ใช่ค่ะ ต้องขอบคุณเขาที่ ค ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจอะค่ะ แต่เอาจริง ๆ อะ ถ้าก่อนหน้าที่เขาจะชมอะ โอ้โฮ สงสารเขามาก ๆ เลยค่ะที่เขาจะต้องเอาผ้าผื่นเนี้ยไป เราก็แอบบอกเขา "ไม่ใส่ก็ได้นะ" อะไรเงี้ย แต่เขาก็แบบอุตส่าห์เอาไป แล้วก็ ถ่ายรูปส่งมาให้ดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกแบบน่ารัก
อืม <chuckles> อ๋อ น่ารักมาก โอ้โฮ น่ารักมากเลยอะค่ะ แล้ว แล้ว แล้วตอนนี้เขาก็ยังเก็บไว้ไหมคะ ผ้าพันคอผืนนั้นน่ะ?
ก็คือเลิกกันไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาทิ้งไปแล้วหรือเปล่าอะค่ะ
อ้าว เลิกกันไปแล้ว <giggles> นั่นน่ะสิ
ป เป็นไปแล้ว แต่พอหลังจากเขาพูดว่า แบบว่า "น่ารักจังเลยอะค่ะ" มันมีผื่นที่ 2 นะคะ
อ๋อ ก็ทำอีก
ยัง ยังคงมีความพยายามอยู่ว่า คิดว่าผื่นเนี่ยมันต้องแก้ตัวสิ มันต้องดีกว่าผืนเดิม อา ใช่ค่ะ
อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ อ้าว แล้วเรายังไงคะ? เรา สีเดิมไหมคะ หรือว่าเปลี่ยนสีแล้ว?
เปลี่ยนสี แล้วก็เปลี่ยนไหม แบบเป็นแบบที่มันนุ่มขึ้น นุ่มฟูแบบเหมือนขนแกะ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นสี ส รอบที่แล้วเป็นเทาเขียว ใช่ไหมคะ อันเนี้ยเป็นเทา เทา-ดำ รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาแมน ๆ ขึ้นหน่อย อา อันนี้เราก็แบบถักอันหนาเลย เพราะเรามีประสบการณ์จากอันที่แล้วแล้วค่ะ อืม เรา
เออ อา ๆ อะฮะ อืม <laughs> อืม แล้วเราต้องทำ แพตเทิร์น เป็นยังไงอะคะ?
ก็ทำให้มันตรง ๆ นี่แหละค่ะ แบบว่า แต่ก็พยายาม
เป็นแบบ อ ตรง ๆ ไปเลย ใช่ไหม? อา สลับ ถี่กัน
ใช่ ต ดึงน้ำหนักมือให้มันพยายามเท่ากันที่สุดอะค่ะ อือฮึ
อา โอเค อา แล้วเป็นยังไงคะผืนนี้?